Sim, em contrapartida, eh, também tem os gastos financeiros, né, e tem os custos pra eu acredito que se manter na Europa é um é um custo elevado, e ingressar em um trabalho, nesse momento ta talvez traria para você, mas para você isso é um problema ou você já tem uma reserva financeira para esse projeto?
Exato. Uhum. Aham. Então, hoje mora eu e o meu marido aqui, né. Ele ele trabalha eu trabalho também, mas eu trabalho assim, eh, não na minha área, sabe. Eu trabalho em parte de atendimento ao cliente e tudo mais, e eu queria migrar pra minha área de formação. Então, assim, financeiramente, não é urgente trocar de trabalho agora. Seria maravilhoso, não só financeiramente, mas também pra minha carreira, mas eu sei que também não é um processo simples assim, principalmente sendo imigrante, né, nunca tendo atuado na minha área aqui, difícil você entrar ali na a minha área é meio ambiente, né. É difícil você entrar assim, eh, conseguir boas oportunidades sem nunca ter trabalhado, sabe, nessa área aqui.
Sim. Uau. Entendo, eh, é uma área hoje, atualmente você trabalha com meio ambiente e não trabalha, você estu você fez você terminou o mestrado, foi isso, né? Foi um mestrado nesta área. E esse mestrado ele te possibilita ter ter trabalhos nessa área com facilidade você disse que tem um pouco de dificuldade pra ter, mas existe oportunidades semelhantes que você possa trabalhar nessa área, que talvez possa contribuir para esse doutorado?
Isso, isso, o meu mestrado foi em meio ambiente, isso. In